जी, जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आजकल बहुत ही तनाव में हूँ। अ, या फिर ये कह लीजिए कि मेरा मेरा जो शरीर है या फिर मेरा जो अ, मेरे दिमागी हालत है या फिर कह सकते हैं कि मेरा स्वास्थ्य है, मैं बिल्कुल बहुत ही मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, मैं आजकल बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ। मेरे ऊपर जो जि जिम्मेदारियाँ हैं घर को लेकर, मेरे बच्चों को लेकर या फिर मेरे काम को लेकर मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि, मुझे कहीं न कहीं शारीरिक तनाव ज़्यादा रहने लग गया है जैसे कि मुझे अ, ऐसे लगता है कि मैं बीमार हो रही हूँ। ऐसे लगता है कि वर मतलब ऐसा कुछ फील भी महसूस भी नहीं होता कि कोई बीमारी नहीं है लेकिन कहीं न नहीं मुझे अंदर ही अंदर अपने शरीर को देख के ऐसा होता है कि हाँ, मैं बीमार हो रही हूँ। अ, मुझे क एंड कहते हैं कि बेचैनी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है या फिर मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो मैं इन सारी चीज़ों को लेके बहुत आजकल कहते हैं कि तनाव में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान मी रहती हूँ। इससे कहीं न कहीं जो मेरे जो परिवार है
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ।
वो भी कहते हैं कि अगर आप तनाव में हो आप उदास हो तो आपका परिवार भी कहीं न कहीं आपके लिए अ, बेचैन रहता है, उदास रहता है, डरा-डरा रहता है। तो मैं आपसे बताना मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या मुझे कोई आप ऐसा सुझाव दे सकती हैं जिससे मैं अ मेरा जो शारीरिक तनाव है वो कम हो जाए? जी।
जी। अ, जी बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ देखिए आपकी परेशानी को और अक्सर जो ये आजकल भागदौड़ की हम सबकी ज़िंदगी चल रही उसमें अ, कई बार इस तरह की अ, परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। और आप यकीन मानिए इससे निकलना भी संभव है और हम लोग मिलकर ही कुछ न कुछ अ, तरीके खोजेंगे पर थोड़ी-सी जानकारी मैं इस संबंध में थोड़ा-सा चाहती थी। जैसे आपने तनाव की बात की और आपने कहा कि शायद आपकी ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अ, क्या आप मुझे थोड़ा-सा ब बता सकते हैं विस्तार में कि आपका पूरा दिन कैसा रहता है और कितनी व्यस्तता आपकी है? ताकि उससे हम थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएँ आगे के लिए।
हुँ। जी हाँ आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए हाँ मैं अ, पहले मैं सिर्फ़ एक, कहते हैं कि घर सँभालने वाली एक बीवी थी, एक माँ थी, है ना? एक औरत थी। आपको लगता है कि जब आप एक औरत होती हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं घर के लिए बच्चों के लिए तो <clears throat> मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अ, मुझे लगता था कि कहीं न कहीं कों कहीं कमी रह गई है तो इसलिए मैंने अपना वर्क फ़्रॉम होम शुरू किया।
हुँ। हुँ, हुँ।
मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मैं भी कुछ कह सकते हैं कि अपने परिवार की अपने ह पति की मदद कर सकूँ उनकी अ, हालत के लिए उनके मतलब यानी कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, मैं कमाई कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने वर्क फ़्रॉम होम चुना ताकि मैं घर बैठे काम कर लूँ और इससे क्या होता है कि मेरे मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना होगा और मेरे घर के काम भी नहीं खराब होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि जैसे ही मैंने ये काम शुरू किया, तब से मेरी जो शारीरिक तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे 8 से 10-10 घंटे तक अपने काम को देने होते हैं, मुझे अपने परिवार को देने होते हैं। अ, 8 से 10 घंटे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी से जुड़े हुए होते हो, वहाँ पे आपको बॉस के साथ उनका जो उनका जो काम है, उस उसके जो वो टारगेट देते हैं वो मुझे पूरे करने होते हैं। तो उन्ही चक्कर में मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं बहुत अ स अ, तनाव महसूस करती हूँ। जी।
जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ, देखिए मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी बात, कि आपने अब जब एक नया काम शुरू किया है और आपने घर की ज़िम्मेदारियाँ तो पकड़ी ही हैं साथ में, इस काम से भी आप जुड़ी हैं, तो उसके चलते आपकी व्यस्तता शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ। क्या आप मुझे अ, ये बताएँगी कि अ, जब आप इस तरह का तनाव महसूस करती हैं, तो आप अ अ, कोई शरीर का ख़ास हिस्सा है जिसमें आपको ज़्यादा, परेशानी होती है या तनाव महसूस होता है, आप ये बता पाएँगी? किस मतलब शरीर के किस हिस्से में आपको ये दिक्कत, ज़्यादातर आती है? कई बार बैठे-बैठे काम करने से भी परेशानी होती है। थोड़ा-सा आप मुझे बताएँगी इस बारे में?
हुँ। हुँ। हुँ। उ। जी, हाँ। जी, हाँ। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अ, देखिए यहाँ पे मैं कोई शरीर का एक हिस्सा तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं अ, जैसे ही सुबह उठती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे काम है वो शुरू हो जाते हैं। अ, हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी जैसे कि मुझे अ, हाई ब्लड प्रेशर की अ, थोड़ी-सी दिक्कत है। जिस यानी कि तनाव की मुझे वज़ह से मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाती है और कहीं न कहीं
उ, हुँ। हुँ, हुँ।
आजकल जैसे ना 8 से 10 घंटे बैठे रहने की वज़ह से मुझे अ एक क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ रही है, ठंड भी बहुत है। जब आप कहते हैं कि आपको, बिस्तर में नहीं बैठना है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है और जब आपको सीटिंग देनी है 8 से 10 घंटे बैठना है, तो मुझे ना अ, मेरी बॉडी में, जैसे मेरी लेग्स में मसल्स अ, वो अ अ, जो होते हैं ना कि हाँ, मेरी जो नसें हैं। नसों में खिंचाव पड़ने शुरू हो जाता है। तो मैं आजकल 3 से 4 दिन हो गए हैं, मैं इस इस, वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जी।
जी। हुँ, हुँ। खिचाव पड़ जाता है। जी। हुँ। जी। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ और शायद अ, नसों में खिंचाव पड़ने का कारण भी आपने जैसे बताया कि इतनी देर आपको बैठना पड़ता है वो हो सकता है। पर आप बिल्कुल भी ना घबराएँ। आप मुझे अगर अ, ये भी बता सकें जैसे आपके दिमाग़ में मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ काफ़ी समय से चल रही है और आप शायद इससे बाहर आना चाहती हैं, तभी आज आप मुझसे ये बात साझा भी कर रही हैं। तो अ, क्या आपने अपने स्तर पर भी कोई ऐसे तरीके अपनाए हैं कि आप अ, इस तनाव से, इस शारीरिक तनाव स को थोड़ा कम कर सकें। क्या आपने कोई कोशिश की फ़िर आपको उसमें सफलता मिली या असफलता मिली, प्लीज़ बताएँ।
हुँ। हाँ। जी। जी, हाँ। जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जी, हाँ मैंने देखिए मैंने कोशिश तो बहुत की है मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अ, मैंने कोशिश की कि हो सकता है कि जो मेरा टारगेट है, है ना? वो मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है मैं कई बार उसको छोड़ देती हूँ। लेकिन मुझे कई बार ये भी महसूस होता है कि अगर मुझे मेरी कंपनी ने मुझ पे भरोसा दिलाया है, देखा दिया है या किया है तो मुझे उस भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मुझे टारगेट दे दिया है कि हाँ, मैं इतना काम करूँ मैं नहीं कर पाती वहाँ पे मुझे परेशानी हो जाती। 1 तो मुझे ए आत्मग्लानि हो जाती है कि मेरे पास काम है। जहाँ तक आपको पता है कि लोगों के पास काम नहीं है लोग बहुत परेशान होते हैं और मुझे इस बात की आत्मग्लानि होती है कि मेरे पास काम है और मैं छोड़ रही हूँ और मैं काम नहीं कर रही हूँ। है ना? यही सबसे बड़ी वज़ह है मेरी शारीरिक तनाव की। और मैंने कोशिश की अ, कि मैं चलो छोड़ दूँ फ़िर मुझे मैंने जैसे कि बताया कि मुझे अ, आत्मग्लानि होती है और मैंने घर पे मेरे ह पति हैं, मेरी बेटी है। मैंने उनको भी बोला है कि मैं इतना काम नहीं कर पा रही हूँ। ना नहीं कर पाऊँगी। वहाँ पे भी मुझे बहुत सहारा देती हैं मेरी बेटी बहुत मु मेरी मदद करती है। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आपकी ही होती हैं वो आपको ही करनी होती है, है ना? तो वहाँ पे बस ये कह स सक कह सकती हैं आप कि मैं एक संतुलन नहीं बना पा रही हूँ। जी।
उ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रही हूँ और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप पूरी कोशिश कर रही हैं इस शारीरिक तनाव से निकलने की। एक आखिरी प्रश्न अगर आप उसका मुझे जवाब दे सकें कि, इन सब चीज़ों के चलते आपने अपनी व्यस्तता बताई, आपने ये भी बताया कि आप इससे बाहर निकलने की भी कोशिश कर रही हैं। पर आप मुझे क्या ये बताएँगी कि आपकी अक्सर नींद कितने घंटे की पूरी होती है? मतलब आप कितने बजे सो पाती हैं, सोने जाती हैं और सो पाती हैं और कितने बजे आपको सुबह उठना ही पड़ता है?
जी। हुँ। हुँ। जी हाँ, देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे जो शारीरिक तनाव का जो कारण है वो यही है कि मैं अच्छी नींद नहीं ले पाती हूँ। अ, क्योंकि मेरे पास टारगेट इतना बड़ा है क्योंकि मेरे घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं जिस को लेते हुए मुझे सुबह से शाम हो जाती है। और जो मेरा टारगेट है, जो मैं वर्क फ़्रॉम होम करती हूँ, वहाँ पे मुझे दिन में जो मेरे जो काम के लिए मुझे कुछ अ, कहते हैं कि आपको उपाय करने होते हैं कि जैसे कि शोर नहीं करना है आपको बिल्कुल तन मतलब आपके जो काम हैं उसके लिए आपको एक अ, ऐसा अ अ, वो माहौल चाहिए कि जिसमें आपको कोई दिक्कत ना दे, वो सब मैं नहीं कर पाती हूँ इसलिए वो जो मुझे काम है वो मुझे रात को करना होता है, जिसमें मुझे रात को 3 से 4 बज जाते हैं जिसकी वजह से मेरी नींद नहीं आती। फिर मुझे सुबह फिर से उठना होता है, क्योंकि मुझे घर के भी काम करने हैं। यानी कि आप ये कह सकती हैं कि मुझे सिर्फ़ अ, 4 से 5 घंटे की नींद मिलती है। यानी कि अगर मैं 4 बजे सोती हूँ, तो मुझे सुबह साढ़े 6 या 7 बजे फिर से उठना है। कई बार तो वो 4 घंटे की नींद भी मुझे नहीं मिलती है। जी।
हुँ। जी। हम्म। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। देखिए आपने जो भी चीज़ें बताई और अ, कई चीज़ों में शायद आप भी मुझसे सहमत होंगी कि शायद ये जो नींद का किस्सा है ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ को और बढ़ा रहा है जिससे आप शारीरिक तनाव की बात कर रही हैं। तो चलिए कुछ तरीके अगर हम इससे संबंधित ढूँढे तो आपने कहा कि जो आपने ये काम लिया है इसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे अ, टारगेट आपको मिलते हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है और आपकी शायद जवाबदेही भी है आपको। ये भी आपका आपकी सोच मुझे ठीक लगी कि कई बार लोगों को काम नहीं मिलता उसका तनाव होता है तो काम मिलने पर क्यों तनाव? पर देखिए काम और ये भी आप जानती हैं काम और जीवन में संतुलन दोनों में परिवार के काम में और इस काम में एक संतुलन की अ, गुंजाइश रहती ही है। तो अगर आप अ, इस संतुलन की बात करें तो देखिए आपने कहा कि आपका परिवार हर तरीके से आपकी मदद करता है और आपके इस उलझन को भी समझता है। तो अ, देखिए एक तो ये चीज़ की जा सकती है कि आप अगर आप इस काम में जो आप रात को भी आपको बैठना पड़ रहा है काफ़ी-काफ़ी देर तक और काफ़ी लंबी आपको आपने कहा आपको बैठकर काम करना पड़ता है। तो इसके लिए आप अपने परिवार के सदस्यों स के साथ मिलकर ये बात साझा कर सकती हैं और ज़िम्मेदारियों को आपस में बाँट सकती हैं कि ठीक है ये काम तो आप ही की ज़िम्मेदारी है। पर जो घर की ज़िम्मेदारी है उसमें अगर हर सदस्य कुछ ना कुछ अपने बल पर अपनी ज़िम्मेदारी पर ले ले तो आपको वहाँ से थोड़ा-सा शायद तनाव कम हो और आप सुबह थोड़ी-सी नींद अपनी खींचकर पूरी कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारी नींद की समस्या अ, का हल होगा। दूसरी चीज़ है जैसे आपने बताया कि आपको बैठकर बहुत काम करना पड़ता है, आपको बिल्कुल उठने का उसमें मौका नहीं मिलता। तो देखिए अगर आप देखेंगी यूट्यूब वग़ैरह में तो आपको ना बहुत सारी अ, ऐसे कसरतें भी मिलेंगी जिसमें आप बैठे-बैठे ना अपनी मांसपेशियों को थोड़ा-सा खिंचाव दे सकते हैं। और अगर 10-15 मिनट के बाद भी संभव हो आप पानी लाने के लिए उठें और थोड़ा-सा मांसपेशियों को खिंचाव दें। अगर आप चाहें तो अ, धीरे-धीरे वो डंबल मिलते हैं उनको आप रख कर बैठे-बैठे अगर आपको सिर्फ़ बोलना है और आपका लैपटॉप पर काम कम है मतलब उँगलियाँ अगर आपकी खाली हैं, तो आप इस तरह से भी मांसपेशियों को खिंचाव दे सकती हैं। और इस तरह की ना श्वास की तकनीक ज़रूर अपनाएँ क्योंकि उससे बहुत शांति मिलती है। तो इन चीज़ों से मुझे लगता है इनको धीरे-धीरे करके एक साथ नहीं और छोटे-छोटे कदम अगर आप इस दिशा में उठाएँगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि शारीरिक तनाव जो था आपका कहाँ चला गया। ये मेरा मानना है। जी।
जी। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपने जो भी मुझे सुझाव दिए। कहीं न कहीं मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। हाँ, आपने जो मुझे कहा वो मैं ज़रूर करूँगी। और कहीं न कहीं आपने बिल्कुल सही बात बोली कि मुझे अ, अपने बारे में जो आप जो आपने मुझे अ, कसरत के लिए बोला वो भी मैं ज़रूर आज़माना चाहूँगी। तो आप आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपका स्वागत है।